İklim değişikliğinin günlük hayatımıza etkilerini nasıl görüyorsun?
Eee, açıkçası her anında görebiliyorum. Yani, emm, <smacks lips> eskiden yaz gelince sevinirdik, şimdi klima faturası ne olacak diye korkuyoruz. Eee, her anlamda var, yani, maddi manevi her yerde hissediyoruz. Yani, akşam pencereyi açsan sıcak hava içeri giriyor. Eee, hani, İstanbul'da 40 derece görülebiliyor, eskiden böyle bir şey yoktu. Eee, ben uzun bir jenerasyon, ııı, şeyine sahip olduğum için, ga eee, 70’lerde doğdum, 70’lerin başında doğdum hatta. O yüzden, eee, uzun süreli bir şeyini, eee, iklim farkını aşağı yukarı görebiliyorum.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, ııı, sadece, böyle, bölgesel değil, bir şehirde bile bu kadar yılda iklimin tamamen değiştiğini söylüyorsun.
Valla, açıkçası bütün ülkede bile, eee, diyebiliriz çünkü genel olarak Türkiye'deki ortalama sıcaklık, eee, şu son 50 yılda, eee, 2-3 derece arttı. Aaa, Akdeniz kıyıları yanıyor, eskiden de sıcaktı da böyle bir yangınlar, bir şey, eee, bu kadar, eee, ayyuka çıkmamıştı. Ayrıca sel basmaları çok arttı. Eskiden de Karadeniz'de arada bir seller olurdu, özellikle yaz sonlarında.
Hı hı. Hımm. Evet. Tamam.
Şimdi çok fazla mevsimi falan yok artık, sürekli oluyor. E, ne bileyim, Konya Ovası'nda toprak, eee, susuzluktan çökmeye başladı. Eee, bir gece içinde çökebiliyor, mesela. Eee, böyle bir şey var, bir değişikliğe doğru gidiyoruz.
Evet. Yani, bir yandan bu kadar aslında sel olurken, yağmurlar artarken bir yanda işte barajlarda su kalmaması, toprakların kuruması, bunu neye bağlıyorsun? Sence neden olabilir bu?
Evet evet. Yani, tamamen, işte, emm, dünyanın, gezegenin, yani, dünya o anlamda, eee, gezegenin ısısının, eee <tsk> yükselmesi, değişmesi, yani, eee, dengeyi ayarlayamıyor. Yani b şöyle anlatabilirim aslında. Imm, Dünya, ııı nın etrafına bir battaniye örtülmüş gibi. Çok kalın bir battaniye ve içeride ısıyı arttıran her şey, ııı, Dünya'nın daha fazla ısınmasına sebep oluyor, ııı, ve terliyor, nefes alamıyor. Biz de bu sera etkisini bütün, ııı, dünya ahalisi olarak
Hı hı. Hı hı. Hıı, evet. I hı.
yaşıyoruz.
Peki, bu hâle gelmesinde mesela ozonun mu etkili olduğunu ya da araba gazlarının mı, ney neyin etkili olduğunu düşünüyorsun?
Iıı, sera gazları tabii aslında karbondioksitten, yani çok fazla kömür yaktık. Çok doğal gaz kullandık, çok fazla benzin kullandık. Hayvan, ııı, tarımı çok fazla endüstriyel hayvan tarımı, ııı, çok yüksek boyutlarda. Eee, bütün bunlar dünyanın etrafını Ya, bu gaz, sera gazları özellikle karbondioksit, Dünya'nın etrafını böyle bir kalın battaniye gibi sarıyor, çok kalın bir örtü gibi. Iıı, hava geçirmeyen bir örtü gibi. Eee, dolayısıyla ısı içeride kalıyor, ııı, hiçbir yerden çıkamıyor. E, biz tabii bir taraftan, e, ormanları da kesip işte denizleri de kirletip, eee, doğanın kendi dengeleme gücünü de zayıflatınca hiçbir yerden kaçış bulamıyor ısı, dünyada ısındıkça ısınıyor, dolayısıyla
Hı hı. Anladım. Evet. Hımm. Peki, nereye gidecek sence bu, yani? Mesela gazlar azalacak mı kullanan ya da hayvancılık azalacak mı? Ağaç kesmeler çoğalacak... Yani, bu bir şekilde toparlanabilecek bir durum mu sence?
Azalacak. Bence bence toparlanacak başka çare yok çünkü. Eee, bir yere doğru gidiyor, eee, hep birlikte bu ateşi, eee, ya, ateş yükseldiyse bunu düşürmek bizim elimizde. Eee, birtakım girişimler var, insanlar farkında. Iıı, hani, ben de bunları birilerinden öğreniyorum, dolayısıyla demek ki birileri bunun için gayret sarf ediyor. Mesela birtakım, ımm, ııı, görünürlüğü, ııı, farkındalığı arttıran kampanyalar var. Eee, insanlar bunlar için, eee, etkinlikler yapıyorlar, programlar yapıyorlar. İşte az tüket, akıllı tüket. İşte enerjiyi boşa harcama diyorlar. Mesela işte, ımm, toplu taşımaya daha çok ağırlık ver diyorlar. Yani, bu belki gözde görünmüyor bunlar ama yeni nesil bunun daha çok farkında. Yani, yeni nesil çok fazla hayvan yeme derdinde değil mesela. Daha doğrusu şöyle endüstriyel, eee, tarımcılığı çok şey yapmıyor, çok desteklemiyor. Daha ş bilinçli olmaya başladılar. Eee, daha Hımm.
Hı hı. Ne gibi mesela? Hı hı. Evet. Anladım, peki Hımm, eee, bu, şey, konusunda, eee, endüstriyel tarım konusunda, eee, insanların böyle bu vegan, vejetaryen insanların çoğaldığı yönünde mi fikrin?
Hı hı. Aaa, evet z bu zaten, hani 60'lardan beli beri, eee, hani, şey, olarak felsefe olarak, vegan felsefe olarak 60'lardan, ııı, çıkmış bir şey. Ama çok uzun yıllardır, eee, insanlar, eee, hayvanları, ııı, biraz, eee, kayırabiliyorlar bazı insanlar. Ne bileyim, eee, bunların içinde Platon da var, Leonardo da Vinci de var, efendim Tolstoy da var. Bunlar hayvan yemeye karşı mesela ama bu işin etik kısmı. Şimdiki nesil, yani bu felsefenin başlamasıyla beraber, eee, doğaya da gezegene de çok zarar verdiği yönünde, eee, çünkü neden, eee, sera gazı salınımının %15'i endüstriyel hayvancılıktan geliyor, bu çok yüksek bir rakam.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet gerçekten yüksekmiş.
Eee, çok yüksek, yani, 1 inek günde, eee, ne kadar, ııı, o oy ortalama ne kadar metan gazı çıkarıyor? Eee, birkaç 100 litre bildiğim kadarıyla. Eee, karbondioksitten daha güçlü bir gaz bu. Bak düşün az evvel karbondioksit çok zarar veriyor dedik. Metan gazı karbondioksitten yaklaşık 20-30 kat daha güçlü bir sera gazı. Yani e, tarım, hayvan tarımı bu kadar artınca, ııı, bir de bu hayvanları beslemek için çok fazla tarlalar, eee, kuruluyor. Hâlbuki o tarlalarda, eee, bitkicilik yapılsa; eee, insanlar daha çok doyar ve daha az, ııı, etrafı kirletir ama o hayvanları yiyecekler diye o hayvanları da doyurmak için inanılmaz bir tarımcılık, yani, var. Bir dehşet boyutta sekiz milyarız, 8.000.000.000 küsuruz.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.
Eee, neticede, böyle, yani, bi günlük hayatımızdaki etkileri maalesef, eee, <chuckles> korkunç bir durumda ama bilinçli bir nesil var, geliyor.
<chuckles> Evet. Ben Ha, peki, bir, böyle bir bölgedeki iklimin, işte, zaman içinde değişimi gibi değil de farklı bölgelerdeki iklim değişiklikleri konusunda, yani, bir Avrupa ülkesi ile, mesela, Türkiye'nin iklimi arasındaki değişiklik, mesela,o neleri etkiliyordur sence?
Hı. Hı. Hımm. Yani, eee, kullanım açısından mı?
Yani, ki psikolojik açıdan olabilir, ne bileyim, giyim kuşam tarzında olabilir, herhangi bir şekilde, yani geniş bir, a açıda.
Hımm. Ha. Aaa, yani, eee, şöyle bir şey var, Avrupa'da eğitimin içerisinde, ımm, ekoloji de var. Hani, zorunlu ders değil. Aslında öyle olsa çok iyi olur. Eee, zorunlu ders değil ama, eee, daha bilinçli büyütmeye çalışıyorlar okuldaki çocukları. Mesela, işte, bisiklet kullanımı daha çok, toplu taşıma daha çok. Eee, onlar da araba kullanıyorlar ama oran olarak biraz daha o konuda, emm, eee, daha bilinçli davranmaya çalışıyorlar. Aaa, fakat tabii yine de, ımm, ay, ne bileyim, hani, karbon salınımını azaltma sözü veriyor da Avrupa ülkeleri. Gidiyor, Afrika'dan hâlâ kömür alıyor, mesela. İşte, eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
kim kirlettiyse o temizlesin diyor, mesela. Hani, böyle bir şey, yanlış ta tavırlar da var ama bireysel olarak, eee, gayret ediyorlar, evet, ama hükümet olarak bilemiyorum, yani, aslında genel olarak insan, eee, kirletiyor her yeri, diyebiliriz.
Evet. Peki, yani bu psikolojik boyutundan ve kirlenmenin dışında, yine, mesela Türkiye'den bir örnek verelim, yani, Karadeniz ikliminde yaşayan bir insan ve Ege ikliminde yaşayan bir insanın genel olarak karakterlerindeki, böyle, spesifik değişimler olur ya, bunu neye bağlıyorsun?
Hı hı. Hımm, eee, Akdeniz insanı ve Kuzey insanı diye aslında evet, böyle, bir şey. Yani, şöyle, Ege susuzlukla mücadele ediyor, eee, olumsuz tarafından bakarsak, Karadeniz'de fazla suyla mücadele ediyor. Yani, Karadeniz çok yağmurlu, sel alan, nem içinde, rutubet içinde, eee, halkın, ııı, boğuştuğu bir coğrafik bölge. Ege'de daha kurak, susuz, biri "yandım" diyor, biri "taştım" diyor, yani. <laughs>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet, hâlbuki aynı ülkede yaşıyorlar.
Aynı ülkede ama Türkiye'nin tabii şöyle bir özelliği var, dört mevsimin yaşandığı bir, emm, bölge burası. Çok aslında şanslı, eee, coğrafik açıdan ama kötü kullandığın zaman tabii, eee, bir şeyler patlıyor. İnsan olarak da, eee, aslında Ege'nin insanı daha şeydir, eee, Akdeniz, eee, insanı daha, böyle, rahattır. Karadeniz insanı daha atarlıdır. Yani, şunu demek istiyorum: Karadeniz sulu ve daha serin olmasına rağmen
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
halkı daha atarlıdır. Eee, yani, daha ça daha çabuk öfkelenir, daha çabuk sinirlenir. Ben kendim Karadenizli olduğum için biliyorum <chuckles> ama Ege insanı bütün o sıcağa rağmen daha, hani, bir, eee, sıcak, hani, karakter olarak sıcak ama, eee, hareket olarak, sinir olarak, öfke olarak pek öyle değil. Daha soğukkanlıdır mesela. Daha sakin yaşar. Daha olayları seyrine, gidişine bırakır falan gibi, hani, eğer bunu sorduysan Karadeniz insanı, Ege insanı. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, evet. Ya, bunu sordum aslında, bu sadece, hani, Türkiye içinde Karadeniz, Akdeniz değil, yani, baktığında aslında, yani, şöyle bir genelleme ne kadar çok doğru olmasa da, işte, Rusya, Ukrayna, hani, o iyice Karadeniz tarafının insanıyla, böyle, biraz daha Afrika insanı ya da, böyle, Avustralya insanı falan, böyle, bambaşka insanlar oluyor ya, mesela bu Karadeniz tarafındaki insanların daha agresif olduğu yönünde bir çıkarım yapılabilir sanırım. Yine Balkan ülkelerinin bir kısmında da öyle. Eee, bunun iklimle alakalı olduğunu düşünüyor musun?
A! Hıı. Eee, bilmiyorum, sanmıyorum, iklimle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Belki de, eee, tiroit ile alakalı bir şey olabilir çünkü, evet, Karadeniz'de çünkü, iii, tiroit, eee, eksikliği vardır, iyot eksikliğinden kaynaklanan, belki <chuckles> o olabilir ya da yapı meselesi. Eee, bir de eski nesil öyleydi, belki yeni nesil artık öyle değildir. Hani, birbirlerinden öğrenerek de insanlar duruyorlar. Aileden aktarılan şeyler var, eee, genetik kodlar, kalıtsal, eee, davranışlar var. Belki öyle olabilir ama iklim konusunda öyle düşünmüyorum ya, iklimin etkilediğini karakteri pek düşünmüyorum.
Hı hı. Evet, ilgi ilginç bir yaklaşım oldu. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, eee, peki, mesela, şeyi soracağım, şimdi sen, işte, Türkiye'nin, eee, ç çevre ve şehircilik bakanı oldun, mesela, bir günlüğüne, eee, 1 günlüğüne demeyeyim hatta. Yok, yok, hayır, 1 günlüğüne demeyeyim. Ya, bir süreliğine oldun, ilk böyle yapacağın 3-5 şey, hani, iii, bu şeyleri düzeltmek adına ya da dünya bazında mesela, neler olurdu?
Hı. Ha ha, ha ha. 1 gün. <laughs> Tamam. Aaa, emm, <smacks lips> açıkçası öncelikle, eee, ilkokuldan başlamak üzere ekoloji dersini zorunlu ders yapardım.
Tamam.
Aaa, bununla başlardım, eee, sadece neyle ilgilenebiliyorum bu arada? Ulaşıma şey yapab müdahale edebiliyor muyum? <chuckles> Tamam, tamam.
Yo, her her şey çevreyle, iklimle alakalı, her şeye elini uzatabiliyorsun.
Bir kere arabaların dışarı, mesela, işte, haftada, emm, 2 gün sadece kullan ya da ufaktan başlarım, 5 gün, sonra 4 sonra gibi düşürerek, eee, özel otoların çıkmalarını, eee, yasaklarım. Toplu taşıma ve bisiklet. Bisiklet yollarını daha da arttırırım, bisikletleri daha güvenli hâle getirmeye çalışırım, bisiklet yollarını yani.
Hı hı. Tamam. Hı hı.
Aaa, başka ne yaparım? Ne yaparım? Imm, evlere gider, elektrikleri kapatırım, suları çeviririm, tek tek.
<chuckles> Tek tek, değil mi?
Eee, yani, şöyle, insanları, mesela, doğada, eee, Ja Japonların, emm, ağaçlarla yürüme, eee, şeyleri var, ritüelleri var. Hani, yürüyüş yerine ağaçla vakit geçirme anı diyorlar ona ve doğaya çıkıp, evet, ağaçla beraber vakit geçiriyorlar, ağaçlarla yürüyorlar. Bunu orman, eee, şeyi onların etkinliği. Eee, insanları biraz, eee, öyle bir şeye teşvik etmeye çalışırım. Hani, doğanın içinde olunca belki daha iyi anlarlar, eee, daha bir şuurları yerine gelir, diye.
Hı hı. Evet, ilginç. Hı hı. Evet. Hı hı. Süper gidiyoruz bence. Çözdük bu, ya sorunun yarısını.
Aaa sanki gitti ya, ben bir şey oldum, sıcak geçti gibi. <chuckles>
Evet, evet, geçti bir. Peki, başka var mı aklına gelen bir şey?
Eee, şehirleri yeşillendirmeye çalışırım, aaa, yani, daha çok ağaç dik di gerçi bu yapılıyor ama, yani, ne bileyim, eee, gerçekten çok bilinçli bir şekilde mi yapılıyor acaba, çocuklar ne yaptıklarını biliyorlar mı? Herhâlde en önemlisi çocuklar üzerindeki eğitim olacaktır bu anlamda, yani, daha az alışveriş, ris şey, ımm, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi şeyleri daha teşvik etmek güzel olurdu herhâlde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, yaptığın şeyler aslında iklim sorununu çözdü ama ba belki de yeni bir sorun doğurabilir. Yeni sorun da nedir? İnsanların çıkıp özgürlüğünün kısıtlandığını belirtmesi. Mesela sence, yani bu gezegenimizin iyiliği için özgürlük kısıtlanmalı mı?
Ah! Özgürlüğün özgürlüğü ne olarak tanımladığımıza bağlı, yani, özgürlük eğer başka, eee, başka varoluşları rahatsız etmiyorsa özgürlüktür. Ya, sınırsız bir şey değil özgürlük. Özgürlük sınırsızsa eğer bu saygısızlığa giriyor ondan sonra, bu buna özgürlük demiyoruz. Eee, o yüzden
Hı hı. Yok, hayır. Bahsettiğim biraz daha şeydi, hani, mesela, arabaların belli bir saatlerde kullanımını yasakladın ya
Hah, gezegene saygı. O o o amaçla, işte, eğer herkes, evet, evet. Herkes özgür kalırsa bu noktada, eee, o zaman, eee, gezegen ölüyor, geçmiş olsun. Yani, hep birlikte öleceğiz o zaman yok olacağız, gibi bir şey demek istiyorum. <chuckles>
Heh, heh. Tamam, tamam. Tam olarak onu sormuştum. Evet. Evet, yani, herkes bundan 100 sonra, 200 yıl sonra torunlarımız, torunlarımızın torunları belki rahat etsin diye şimdiden biraz kısmak gerektiğini düşünüyorsun.
Evet, evet. Ufak ufak, çok rahatsız etmeden, hani. Öyle. <chuckles>
Anladım. Anladım. E, tamam, süper oldu. Eee, umarım, en kısa zamanda sen, eee, bu hak ettiğin yere gelir, bir çevre bakanı olur, çözersin.
Değil mi? <chuckles> Çok teşekkür ederim, beni bu göreve getirdiğin için ayrıca çok hoşuma gitti. <chuckles>
Rica ederim, rica ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim konuşma için de. Görüşmek üzere. Dikkat et.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.